آه، الترجمة تحس إن هي يعني بتغيّر، ما بتوصّلش 100%؟
بالضبط آه، ما بتوصلش ل100%، يعني أنت لازم تعيش مع الشخص ذات نفسُه، وبرضه آآ، ده بيخلّيك أنت لمّا بتفهم لغتُه، بتفهم لكنتُه آآ، بتلقُط كام آآ، مُصطلح عامّي أو تَبَع ال تبعهم، ده بيدّي ثقة ب ثقة ليك، بيخلّيك إن أنت أصلًا ت تتعلم أكتر، تعرف أكتر، تبدأ تدوس في ال في الموضوع، تبدأ تتكلم بالإنجليزي، تبدأ وع تتعرف على اللُغات، ممكن مثلًا إن هو بالإنجليزي تلاقي ترجمة أسباني أو ألماني.
آه. آه. إمم. بت إمم. آه، آه، آه، آه، آه.
د ده موضوع تاني تكتسب بقى خبرات بقى أو لغات جديدة، ده أفضل بكتير.
لأ، لأ كده بقى كل شوية بتعلى في الLeve اللي هو الأول كنّا بن بتتفرَّج على الترجمة العربية، بعد كده خلّيته النَصّ اللي بيتقال، بيتكتب بالإنجليزي، بعد كده كمان ترُوح للُغات تانية كمان.
بالضبط، من إن أنا بات كنت باتلعثم أو باتلخبط في الكلام أو في القراءة، لأ ده أنا دلوقتي ب باتكلم زيُّهم وباقول نفْس كلامهم.
آه. ال الترجمة ديّة بتأثّر على ال النُكَت أو على مثلًا المصطلحات أو على آآ، حاجات مراج مثلًا حاجات ثقافية في المجتمع، يعني لمّا تكون متّرجم عربي كده مثلًا، ب ب بي بي بيبقى فيه حاجات ب بتُقَع والَّا بتقدر الترجمة توفّيها؟
أيوه. دايمًا لأ، الترجمة ساعات ما بتغطّيش كُلّ اللغات، يعني في الإنجليزي في الإنجليزي هتغطّي المصطلحات، هتغطّي كل حاجة، إنّما لمّا تيجي تترجم مثلًا من عربي لإنجليزي، لأ، أنت العربي فيه مصطلحات ما تعرفش تجيبها في الإنجليزي، غصب عنَّك لازم تكون أنت عارف اللغة وتكون أُم، أُم اللغة تكون فاهم اللغة كويس آآ، لأن فيه مصطلحات كمان ده اللغة العربية أنا باكلمك في مصطلحات لغة عربية، ما كلّمتَكش في ال اللغة العربية العاميّة، العادية اللي هي بتاعة الش اللي هي بتاعة الشارع اللي هي بتاعة الشارع بتاعتنا، فلأ، ال الإنجليزي هيعرفوا يوفّوه، هيعرفوا يجيبوه، العربي لأ، ال العربي بالذات عايز أحاسيس وعايز آآ، تفاعُل وكده، مع الشخص ومش أي حد بيعرف ينطقُه ولا حد بيعرف يتكلّمُه.
آه، آه. آه. إمم. آه. أيوه، أيوه. أيوه. أيوه، أيوه، أيوه مفهوم، مفهوم. أيوه مفهوم. مفهوم، همم.